Iya betul banget tuh, Kak. Aku justru makanan ini gak pernah jaga lagi ya, Kak. Jadi, kalau di kantor juga makanannya, mmm, sebenarnya masih baguslah gitu kan, Kak, sering disediain oleh katering kantor nih. Nah tapi kalau udah pulang ke rumah, ya makanan aku tuh, Kak, biasanya udah ngopi, masak mie gitu kan, mmm, kadang juga, mmm, pesen di GoFood itu pun pesannya juga yang seblak dan kawan-kawannya. Jadi menurutku memang dari segi makanan kayaknya memang aku tuh belum tertata, Kak. Jadi ketika, Kakak, bilang salah satu sumber stres itu bisa jadi makanan yang tidak seimbang gizi dan, mmm, kebaikannya untuk tubuh, aku tuh jadi teringat, "Lah iya juga ya." Soalnya, aku tuh belum pernah nih mengatur lagi nih menu-menu makanan aku yang sehat gitu. Nah ini bakal aku catat nih, Kak, pemicunya.
Mhm. Mhm. Seadanya ya, mhm mhm mhm. Mhm, oke. Mhm. Mhm, nah aku juga mhm. Nah aku ke ingatan ya de kamu kan tadi kan sebenarnya checkout untuk self reward ya. Nah, sering bisa kamu strategi nih jadi 2 in 1 ya, jadi kamu coba self reward-nya adalah hal-hal tadi ya misalnya deh makanan atau suplemen yang bisa bikin kamu sehat, bisa bikin kamu cu eee, menghindari stres juga. Nah itu kan mhm. Jadi kamu self reward-nya bener-bener bermanfaat langsung untuk mengkompensasi rasa lelah kamu, gitu mhm.
Iya betul. Oh, iya juga ya, masuk akal tuh. Oke oke. Berarti dialihkan ya, Kak, ke checkout-nya ke vitamin, terus misalnya tadi snack-snack yang bagus gitu yang gluten free gitu kan ya, Kak, yang mendukung, memang kes dari sisi kesehatan gitu, oke.
Mhm. Iya. Betul, mhm. Mhm, makanan sehat sekarang kan bisa dibeli juga di marketplace kan ya, mhm.
Ya betul banyak, Kak. Oke deh, ini baru baru kepikiran banget ya, bener banget. Jadi, aku bisa menyalurkan stres aku melalui belanja online tapi yang dibelanjakan itu adalah barang-barang yang memang, mmm, kebermanfaatannya tuh bagus gitu untuk tubuh kayak gitu kan. Jadi jangan nge-check out barang-barang yang lucu-lucu doang gitu ya, Kak. Oke deh. Menarik banget nih, aku pengen catat deh jadi biar inget terus.
Mhm. Mmm, betul. Mhm mhm. Oke, mhm mhm. Oke, kalau gitu mudah-mudahan, eee, bisa be ini ya bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan nanti dengan kamu bisa check out yang bermanfaat, kamu nggak ada rasa bersalah lagi. Jadi kamu bisa, eee, ini ya, bisa enjoy dengan na mengurangi stresnya juga sih, mhm.
Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak, sebelumnya udah dengerin aku. Aku sekarang udah jauh lebih lega juga, aku juga tau apa yang harus aku lakukan, udah dapet juga tips dari Kakak tadi. Nanti kalo misalnya ada hal-hal yang perlu aku diskusikan ya terkait dengan permasalahan aku, pasti aku akan hubungin Kakak lagi nih.
Oke, sama-sama, mhm. Oke. Tentu aku selalu hadir, oke.